あの、少しお金のことで質問と、それに対する何かアドバイスがあれば欲しいんですけど、いいですか？
うん。 あ、はい、わかりました。
ありがとうございます。えっと、今私付き合っている人がいて、で、その方と、ま「来年ぐらいには同棲したいね」っていう話をしていて、で、ま、あの今の段階では「もう結婚してもいいかもね」みたいな、あのテンション感で話してて、ま、実際そうなるんじゃないかなみたいな流れなんですけど。
うんうん。 うんうん。 うんうん。 あ、うん。 はい。
うーんと、お互い金銭管理があんまり得意じゃなくて
あ、そうなんですね。うん。
そうですね。特にあの多分私より彼彼の方が金銭管理下手で
あ、なるほど。うんうん。
なので、もし、こう同棲とか結婚とかしたら、まあ、うん、ま、私にきんあの「金銭管理して欲しい」って言われてるんですけど、お金周りのことは。
うん。 うん、そうなんですね。うんうん。
うん、なんか、ま、とはいえ、ちょっとやっぱり同棲の間とかはお互いにこう、何て言うかな、お金の管理、私の方は私の方でして、彼の方は彼の方でして、まだこう分けといた方がいいと思ってて。
うんうん。 うんうん、はい。 うんうん、そうですよね。うん。
うん。何て言うのかな、どうやって、うーん、あの、お互いに、こう、その例えば、結婚式とかもあるじゃないですか。 日々の生活とか趣味にお金を使いながら、お互い協力してその結婚式とかの資金を集められるかなっていう、そういうどういうところから話し合えばいいかなって今思ってまして。
はい。 ありますよね。うん。 うんうん。 うん。 うん、なるほど。難しいですよね。なんか、ま、相手の方とね、自分の方の、なんかどういうところが金銭管理が苦手だなって思いますか？
はい。 うん。 うんと、お互いに多趣味なんですよね、私も彼も。結構趣味ん、んで、あの、衝動買いとかはないけど、でも今やりたいこととか、今楽しいと感じることに、結構ポイっとお金を使っちゃうタイプですね、お互いに。
あ、なるほど。 うんうん。 はい。 うんうん。 うん。 あ、そうなんですね。最近だと、こう、どういうのに使っちゃったなっていうのがありますか？
はい。 最近、あの、お互いにハマっている、なんか趣味、お互いにハマっちゃったゲームとか
ああ、うんうん。
うん、そういうものに使っちゃったりとかで
ああ、そうなんですね。ゲームって、ソーシャルゲームとかですか？
はい。 あ、いえ、あの、なんだろう、普通にピ、イゲームとか
うん。 うんうん。
PC ゲームとか、あとはカードゲームとか。
ああ、カードゲームもね、結構お金かかりますよね。
そうですよね。なんかそういうのについついお互い使っちゃいがちで
うんうん。 はい。
うん、なんか、どうやってお互いをコントロールしていこうかみたいなうん。
ああ、うんうん。 あ、そうなんですね。いや、でもなんか楽しそうでいいですよね、お互いに。あのね、うん。
はい。 うん、なんか楽しいんですけど、いや、でもなんか、親からも言われてるのは、なんか、お互いにその、あの、目先の結構、利益利益じゃない、目先の楽しみを結構優先しちゃうタイプで
はい。 うんうん。 うんうん。
なんか、こう、将来に対してコツコツみたいな、あの、2人じゃないので、お互いに、ちょっと心配とは言われてますね、親からも。
うーん。 うんうん。 ああ、そうなんですね。まあ、でもなかなかね、将来にの、ことに対してコツコツって難しいですよね。具体的な目標とか金額とかがないと、なかなかそこまでは至らないかなと思いますよね。
はい。 うんうん。 そうですよね。で、今おっしゃったように、その、ま、具体的な目標ま、とりあえずは、あの、さっきも出ちゃったんですけど、あの、ま、結婚式のお金はさすがに、お互いに貯めたいねっていう話はしてて
うん。 はい。 うんうん。 うんうん。 はい。 はい。
なんか、上手なこう貯金方法とかありますかね？
あ、そうですね。結婚式とかだったらね、やっぱりまとまったお金がうん。もう全部、じ自分で用意する予定なんですか？
うん。 そうですね。あの、多分なんですけど、結婚式やるって言ったら、あの、多分親は正直ちょっとサポートはしてくれると思うんですよ。
はい。 うん。 あ、ですよね。うんうん。
あの、ふわっとそういう話は聞いたことはあったんですけど、ただ、なんか、最初っから、はなから、あの、結婚式したいからちょっと出してっていうのは、なちょっと私は情けないと思っていて、あの、親からのサポートが無い前提で、一応全額自分で用意して、もし、親が援助してくれるってなったら、ま、そこは有り難く、頂こうかなとは思ってるけど、でも、基本は、あの、サポートも無い前提で貯めようとは思ってます。
はい。 うん。 ああ。 あ、確かに。うんうん。 うん。 うんうん。 あ、うんうん。 はい。 あ、そうなんですね。あ、でも、その考え方いいですよね。もし、なんか、ご両親もね、そういう考えで、なんか、ゆってくれた方が、ま、いざ出して、ま、残ったお金は、その、将来のね、あの、子供だったりとか、あの、新婚旅行とかね、使ってもらったらいいわけですもんね。うん。
はい。 うん、そうですね。うん。
ま、じゃ、たべた貯めることに越したことはないですよね。うんうん。
うん、そうですね。
ま、だったらやっぱり二人でこう、300万ぐらいは貯めれたら結構安心ですよね。
あ、そう、うん、ほんとにそうだと思います。うんうん。
うん。 うんうん。 あ、でも、やっぱりね、結婚したい予定がね、あの、1年後ぐらいですかね？
うん、そうですね、はい。
うんうん。ま、1年でなかなか二人で300万貯めるっていうのは、すごく難しいかなと思うんですけど。
うんうん。 あ、そうですね。あ、でもなんか、もし結婚式するなら、なんか、ま「別に2、3年後でもいいよね」ってお互いに言ってて、なのでなんか1年で300万じゃなくても、ま、2年ぐらいかけようかな？みたいな感覚でいました。
うん。 うん。 はい。 あ、なるほどなるほど。うんうん。 うんうん。あ、そうなんですね。あ、でも、いいね。うん、ま、そうするとやっぱり300万ぐらいだったら、定期預金がね、一番手っ取り早いんじゃないかなとは思いますよね。
はい。 あ、そう、定期預金をやったことがなくて。あれってもう、あの、強制的にいくらって金額決めたやつが、毎月勝手にもう引かれるってやつでしたっけ？
うん。 うんうん。 うん、うん。 はい。 あ、そうですね。なんか銀行とかにパンフレットとかがあると思うんですけど、なんかそこに、あの、300万ぐらいのね、コースとかをがあって、それに設定しすると、ま、勝手に引き落とされて、で、あの、引き出せないようにはなるんじゃないかな？って思いますよね。
ああ。 はい。 ああ、そうですね、確かに。お互いちょっと、趣味とか好きなことにお金を使いがちな傾向があるので。うん、もう強制的になんか、お金をもう取られる、し取られるって言ったら変ですけど。強制的にお金を移動できるシステムを活用した方がいいのかな、とは思いますね。
うん。うん、うん。 はい。 うんうん。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 あ、そうですね。あの、ま、2人でだったら、例えば年間1人50万で、2人ね、100万ぐらいにするとしたら、まあ、年間50万だったら、そうですね、4、5万くらい い、あの、月にね、自動的に引かれるようにしてもら設定したら、一番それがこう気楽というか。ま、本当設定するだけなので。あとね、我慢するだけっていうことで、気楽ではあるかなとは思いますね。
うんうん。 うん、なるほど。ですよね。ま、あとはそうだな。うん、ま、うん、そうですね。あとはなんか、どうなんか、しな何が節約できるんだろうとか。物欲の抑え方とか。
うん。 うんうん。 うんうんうん。 ああ、そうですね。とりあえず4、5万って、結構月に4、5万はでかいと思うので。ん、例えば携帯代とかを今って格安とかですか？
あ、そうですね。格安シムですね。
あ、そうなんですね。うん、なんかその格安シムの中でもこう、家族とかのファミリーの契約にするとか。それでもっとこう、安く抑えるとかですかね。うん。
うん。 うん。 うんうん。そう。うんうん。
あとなんかこう、削れそうだなって思うのってありますか？
ああ。食費かな。まあ、私はなるべく自炊してるんですけど、彼が自炊しないタイプなので。なんか、最近ちょっと発破かけてるんですけど。なんか「外食ばっかすんな」って言って。<chuckles>「なるべく自分で作れ」って、「お金浮くから」っていうのは、まあ、一応言うんですけど。
ああ。安く、うん。 あい。 ああ。うんうんうんうん。 はい。 <chuckles> うんうん。あ、そうですよね。外食普段してるんだったら、かなりね、節約したら大きそうですよね。
そうですよね。うーん。
うん。 なんか同棲始めてからとかでも、いいかもしれないですよね、節約となれば。うん。
ま、そうですね、同棲したらもう強制的に、あの、私が作ったもの、もう食べさせるつもりなので、うーん。もう外食は本当、月に1、2回にさせて、 食べてもらうっていう風にしたいなとは思っていて。
うんうん。 はい。 うんうんうんうん。 うんうん、いいですね。うんうん。
うん、うん。 そうですね。なんかあと削れるものあるかな？もうほんとあと削れるところって言ったら
はい。
そうだな、ほんとに趣味とかお洋服みたいな娯楽ですよね。もう、ここはもう私の物欲を減らせるかどうかの話な気がしてて。
うん。 ああ、そうですよね。 うんうんうん、確かに。ま、そうですね、服が欲しくなったら、例えば、SHEIN とかで、ま、ちょっと安く抑えて我慢してみるとか。
うーん。 うんうん、うーん。
うん。
ああ、SHEIN 実はなんか、その、まだ、あの、もちろん知ってるし、SNS で、や、バンバン見るんですけど、あの、まだ使ったことがなくてなんか、グレイルとかならまだあるんですけど、SHEIN はまだで。
はい。 うんうんうん。 あ、そうなんね。うん。 ああ、ま、SHEIN、服はね、ちょっと当たり外れがあるかもしれないけど、小物とかはね、結構質がいいんじゃないかなって思いますね。
あ、そうなんですね。なるほど。確かになんかそうですよね。なんか SHEIN とか、結構なんか有名ブランドを買うのはちょっとお財布に痛いけど、若干ジェネリックみたいな <chuckles> 感じになってるところもあるから、ま、そういうのを使って少し
うん。 うんうん。 うんうん。 うーん。 はい。 うん。そうですね、なんか消耗品とかでも、うん。
うんうんうん。 そうですよね。なんか、うん、あの確かに、ま、今日聞いたお話の中では、あれですね、一番やってみようって思ったのは、あのなんだっけ、あの、<chuckles> て定期預金？はい。定期預金は、そう前から、やろうやろうと思ってて、まだ実践できてなかったので、あと早速調べてみて、あの口座の設定とかをしたり、もう彼にもやれってこう言いたいと思います。
うんうん。 はい。 あ、定期預金。 うん。 うんうん。 うんうん。 うん、ｑ うんうん。 いいですね。うんうん。
はい、今日はあのいろいろお話とアドバイスをくださってありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。